Mmm, oke, pertanyaannya menarik nih. Jadi, kalo dari aku sendiri, Kak, kebetulan kita itu punya sosial media, kita menggunakannya dengan cara yang mungkin bisa dibilang, aku bilang ini adalah trik yang cukup manjur yah, tapi aku nggak tahu mungkin orang-orang la orang-orang lain seperti apa penerapannya, <inhales> tapi biasanya kita akan ngadain giveaway, mungkin kayak hanya saldo GoPay sebesar, ya mungkin bisa dis bisa dibilang dari angka 10.000 sampai seratus ribu kita akan pilih secara acak, kira-kira siapa yang berhasil menebak. Misalnya nih siapa gitaris dari band kita, dari cara kita main gitar atau mungkin dari cara kita main drum itu siapa sih yang bener-bener keliatan bahwasanya ini tuh adalah personil yang tepat yang memegang alat musik itu, atau biasanya kita ngasih challenge cover Kak. Jadi heeh, jadi kita nge me mereka tuh nge-cover lagu kita, barang siapa yang cover-nya paling oke dan kita ngerasa kayak, wah ini keren sih, ini cover-nya mantep, itu kita akan repost di Instagram kita, Kak, di sosial media kita, gitu.
Baik. Oh. Heeh heeh. Wah. Oke oke. Wah, seru yah. <laughs> Nah. Cover? Oh, baik baik baik. Jadi secara nggak langsung itu bisa memberikan dampak ke audiens-audiens yang masih penasaran ya, gitu ya kan. Nah, ngomong-ngomong nih masih soal fans, kamu punya nggak sih komunitas lokal yang udah stick around atau selalu bersama dengan tim kamu nih dari awal?
Bener bener bener banget, Kak, pasti kan ya. Mhm.

Wah! Menarik menarik banget, itu.
Iya, untuk era sekarang itu, aku ngerasa ya, Itu lebih sering banyaknya, untuk lagu pop dan juga, mmm, kalau untuk lokal-lokal daerah, biasanya terutama daerah Jawa itu kan dangdut ya, Kak? Nah, itu cukup apa ya, bisa dibilang hal negatifnya, mungkin adalah orang-orang yang tidak mengenal genre lagu tertentu ini, biasanya akan ngejudge. Kayak, "aduh ini lagu apa sih? Nggak enak banget didengerin." Kayak, ih chord eee, mungkin chord-nya orang bilang kunci ya? Kunci lagunya aneh-aneh, kayak gak enak didenger, kayak nggak masuk di logika gitu. Padahal sebenarnya, hal-hal seperti ini tuh, malah yang bikin musik ini punya taste tersendiri, Kak.
Heeh. Betul betul. <laughs> Iya. Oh. Mhm. Oke.
Heeh, kita bisa menilik dari banyak band-band luar negeri, atau mungkin kayak bisa dibilang influencer-influencer dalam bidang musik, ya. Itu, <clicks tongue> banyak yang mereka itu, eee, apa ya, Istilahnya kayak, ngasih tau kita atau kayak, nge berusaha ngeblow up, eee, hal ini, gitu loh. Yang mungkin orang-orang, eee, lokal biasanya belum bener-bener tahu, atau mungkin memang sama sekali tidak tahu dengan hal ini. Jadinya mereka udah ngejudge dulu. Mereka udah menghakimi dulu, bahwasanya ini lagu nggak enakm udah titik. Saya sukanya dangdut, saya sukanya pop. Nah, itu yang mungkin bisa dibilang menjadi hal negatifnya dari, eee, teknik, mungkin bisa dibilang marketing, ataupun kayak dengan, eee, kita berkarya ya, terkait dengan karya kita, gitu. Terutama dalam bidang musik. Tapi kalau un heeh?
Betul betul, setuju. Mhm. Iya. Mhm. Iya, betul setuju setuju setuju. Nah, aku aku penasaran banget nih, kamu bisa nggak kasih aku tips untuk nih, eee, pendengar kamu, yang kira-kira, eee, mereka suka akan band kamu. Itu, cara cari follower, atau cara, eee, bikin mereka itu jadi, eee, bisa atau berani untuk mencoba karya yang kalian buat? Seperti itu.
Oke. Ya. Mhm.